Ya, şöyle, ııı, göğüs hareketinde 120 k kilo kaldırdım ama tabii ki, bir tekrar ama yani, böyle, salonda benim cüsseme göre çünkü o biraz da kiloyla da alakalı olduğu için, eee, salonda alkışladılar falan. O an kendimle çok gurur duydum çünkü E, çünkü o, yani bunu yaptığımda ben 85 kiloydum. Yani aslında çok büyük bir, iii, ağırlık, o kilodaki bir insan için. İnsanlar şaşırdı. Ben kendim şaşırdım. Şok oluyorum falan böyle. İnsanlar alkışlıyor. Onu 1 kere yaptım sonra. <chuckles> Evet çünkü o
Hı hı. Hı hı. Anladım. <chuckles> Alkışladılar, bayağı dikkat çekmişsin. Evet. <chuckles> Sonra tekrarlayabiliyor musun bunu hâlâ peki? Ha. O gün "Ne yedim, ne içtim de yaptım?" diye düşündün mü? <chuckles>
Ya, aslında bir rekor değil, bir gaza gelmiş olabilirim bu arada. Yani çevremdeki insanların bana bakması falan. Ya işte bazen, iii, bir şekilde kendini motive edip, eee, gaza getirip, böyle, bir şeyleri başarabiliyorsun. Bu benim için başarı, bu arada.
Hımm. Imm, bu güzel bir, iyi bir, iyi bir Hem sağlıklı, hem iyi, hem gurur duyucu du duyabileceğin, hem de, eee, kendinin limitlerini gördüğün bir, eee, aslında, eee, ne diyelim, e, başarı hikâyesi. Hikâye de demeyeyim de, başarı gerçekliği olmuş. Eee, güzel olmuş bence. Peki, bu süreçte diyelim ki, böyle, bir hobi, biri başlamak, eee, istiyor diyelim. Hiç motive ederken, kendini motive ederken yalnız mı çalışmayı seviyorsun, biriyle mi çalışmayı seviyorsun?
Evet. Evet. Aslında, bu soruyu bana birçok arkadaşım soruyor, sebep aslında sebebini soruyor. Çünkü ben yalnız çalışmayı tercih ederim. Ama bazı insanlar, hani, böyle, arkadaşım olsun, bana destek olsun, beni gaza getirsin falan, aslında bu sporu yapma amacınla da alakalı. Ben stresle başa çıkmak için yaptığım için kulaklığımı takıp kendimi soyutluyorum. O yüzden tek başıma.
Hımm. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hımm. Müzik, e, müzikle beraber.
Tabii ki, evet, yani dinlediğim müzikler s tam onu söyleyecektim. Ya, insanlar, böyle, spordayken, böyle, ağır müzikler dinler, birbirlerini gaza getirmek için falan. Bende Türkçe Pop 90. <chuckles> 90'lar falan çalıyor.
Ne tarz müzikler dinliyorsun peki? <chuckles> Neden olmasın? Sonuçta senin, senin tercihin değil mi? Yani.
Evet ama bir kulaklığım çıksa, ben orada bir, ııı, utanabilirim ya.
Neden ki? Neden öyle düşünüyorsun?
Ya, şey, şey videoları falan var ya, hani, iii, böyle, Manifest falan çalıyor ve kulaklığı düşüyor. Belki sosyal medyada görmüşsündür. Ya, bir gün o başıma gelecek diye, çok utanıyorum.
Yok.